Mhm. Kalau dari aku sendiri, nih, Kak, eee, mungkin agak menyangkut tentang agama, ya. Eee, kalau aku nggak menaruh foto-foto di dalam kamar aku, contoh fotonya <chuckles> mungkin NCT atau a apa, lah, itu, bai bias bias, eee, Korea itu. Kan, ada, kan, kamar yang kayak gitu. Aku membiasakan untuk tidak menaruh hal-hal yang, eee, mempunyai mata, hidung, dan, eee, mulut, maksudnya kayak gitu. Mmm, ya, kadang kayak gitu karena nggak tau, ya, dalam kepercayaan aku, kayak gitu, tuh, bisa dimasukin jin, <chuckles> nggak tau apa, lah, ba ibaratnya kayak gitu. Jadi aku nggak menaruh itu di kamar. Terus, habis itu ke-2 aku taruh barang-barang emang yang berguna aja. Kayak contohnya, aku ada lampu kamar, sampai, la eee, sa lampu tidur, ya, at sama lampu kamar. Udah, itu doang, nggak usah nampilin lampu kelap-kelip. Pokoknya sesimpel itu, gitu. Jadi, tuh, kadang, tuh, gini, kalau kita lihat banyak barang, Kak, kita, tuh, lama-kelamaan jadi ngerasa ini nggak guna dan ini bakal pusing, gitu. Soalnya aku udah ngalamin hal itu. Terus sebisa mungkin, buku itu ditaruh dari, en buku tuh ditaruh di tempat belajar, jangan dijauhin, kayak gitu. Jadi pas kamu belajar, gabut, sekalian aja buka bukunya, kayak gitu. Buku-buku kayak yang bukan sumber belajar ini, ya, resmi, ya, kayak buku novel atau buku apa, kayak gitu, sih, Kak. Terus ini, pakai apa, pengharum ruangan itu, loh, Kak, yang y kayak lilin, apa, sih, namanya? Yang kayak ya, kayak gitu kayak gitu, aku biasanya naruh yang kayak gitu.
Oh, oke oke. Oke oke oke oke oke. Mmm. Mhm. Mhm. Oke. Mhm. Hmm. Oke. Mhm. Heeh. Aromaterapi. Iya, aromaterapi, ya, lilin aromaterapi. Oh, buat menenangkan, ya, Kak, ya. Oh, berarti Kakak lebih suka yang, udah, yang penting simpel, barang-barang apa aja yang dipakai nggak usah berlebihan karena malah bikin ruwet, ya, ruangan, ya, Kak, ya. Jadi lebih simpel lebih bagus, ya, kalau memang nggak kepakai, udah nggak usah dipasang gitu, ya, Kak, ya. Oke, sih. Tapi tips-tipsnya lumayan juga itu, Kak, bagus juga itu buat ter tertarik apalagi kalau Kakak tadi, kan, prinsip ketika naik ke kan eee, ke kasur harus kondisi bersih, entah itu harus cuci kaki, cuci tangan, gitu, ya, Kak, ya. Oh, luar biasa. Tapi terima kasih, ya, udah mau berbagi tentang bagaimana mengatur tempat tidur yang nyaman. <chuckles>
Mhm, yang lavender. Betul. Mhm. Mhm, bikin pusing. Mhm. Betul betul. Mhm. Betul. Mhm, sama-sama, Kak. Sampai jumpa, dadah.
O iya, sampai jumpa.

Oh, yang dekat parkiran tu jadi ramai gitu kah Kak atau jadi
Mhm. Jadi rame heeh, jadi rame, jadi bising, terus jadi kotor juga, kan, karena dekat parkiran gitu, ada enggak?
Betul. Aku tuh, eee, udah berkali-kali ngekos di tempat-tempat yang berbeda, kan. Aku tuh, pernah ngekos, Kak. Jadi kamar tidur aku tuh, dekat gerbang masuk gitu, kan. Jadi ud itu udah setiap malam, jam 1 malam 2 malam 3 malam. Itu aku sering dengar orang buka gerbang, motor masuk, eee, orang ngobrol kayak gitu, kan. Terus kadang buang puntung, apa, rokoknya itu tuh, di ini, depan iya berserakan. Terus aku, kan, sebel juga, kan, Kak. Maksudnya kayak, aku kan bukan perokok gitu kan, terus tiba-tiba ada orang yang buang puntung itu, tuh, di ini, di depan kamar aku, gitu. Maksudnya kan ya, bukan kamarku sih, maksudnya depan kamar gitu iya jadinya kan kotor gitu, kan. Terus aku ngerasa kayak, "Mmm, enggak enak banget, nih." Gitu, kan. Terus, eee, jadi hal itu aku siasati dengan cara pindah kos, sih, karena aku enggak betah, ya. Jadi sekalian aja kalau cari kos tuh, jangan yang dekat dengan sumber keramaian. Itu sumber keramaian tu kayak, sumber orang mau lewat, sumber orang mau naik tangga, yang di bagian sikunya, pojoknya. Nah, itu aku hindarin. Itu dapat pelajaran dari situ aku.
Mmm. Mhm. Mhm. Berserakan, ya. Mhm. Mmm. Depan, iya depan kamar. Oh. Oh, gitu, ya. Mhm. Oke. Oh gitu, ya. Jadi, lebih lebih baik eng enggak cari masalah, udah pindah aja kalau emang enggak nyaman gitu, ya, kan. Tapi kalau teman-teman kos itu, kan, biasanya ada yang langsung masuk juga, ya, Kak, ya, misalnya langsung ke kamar itu, Kak. Kalau Kakak lebih enaknya ngobrol di depan kamar atau, "Ya udah masuk." Gitu, atau gimana, sih, Kak, kalau nyamannya Kakak, gitu?
Mhm. Mhm, betul.